Ты знаешь, э, я вот последнее время, м, начала за собой замечать, ой, такую особенность, на меня совсем не похожую. Э-э, я, вот когда прихожу в магазин, я не могу устоять перед нездоровыми продуктами. И знаешь, я вроде бы, когда уже вот всё купила, пришла домой, думаю: "Ну вот, зачем я опять это купила, да? Вот всё, в следующий раз не буду покупать". Но потом приходит следующий раз, я опять прихожу в магазин и опять вот совершаю одни и те же ошибки. И, ну, ты знаешь, мне не нравится это, потому что я вроде бы старалась, э, придерживаться, ну, более или менее, раньше, здорового питания, контролировать себя вот в таких всяких нездоровых продуктах, а вот сейчас что-то, не знаю, у меня происходят такие вот непонятные вещи со мной, и я хочу всё-таки, знаешь, наверное, как-то, разобраться в этом, избавиться от этого, э, и, ну, мне кажется, это какая-то как, не знаю, проблема, зависимость. Ну, то есть помоги мне, пожалуйста, вот решить этот момент.
Мгм. Э, слушай, ну, э, ты знаешь, это достаточно такая распространенная проблема, а, и очень бы хотелось, э, тебя поддержать в этом вопросе, и пообщаться с тобой на эту тему. Может быть, э-э, э, какой-то корень найдем причины, а, и, может быть, э, каких-то несколько советов я смогу найти для тебя в этом вопросе. Э, скажи, пожалуйста, э, вот у тебя, мм, вот то, что ты не можешь, э, устоять, да, перед этими продуктами нездоровыми, у тебя вот именно какое-то появляется, как, вот такое прямо чувство, что вот: "Мне очень хочется, вот да, вот съесть именно вот это",- там, не знаю, возьмем какие-нибудь там чипсы, да, вот именно эти чипсы? Или ты чувствуешь, что тебе нужно там, скажем, какую-то эмоцию заесть, что ли, да, а-а, и там, может, ты на стрессе иногда покупаешь там тако какие-то нездоровые продукты? Ты никогда не замечала, что вот у м у тебя именно какой-то триггер, может быть, есть, когда ты покупаешь?
Окей. Мгм. Так, ну смотри, ты знаешь вот, я пыталась об этом подумать, да, потому, что это уже повторялось не один раз. Я вот так дома уже когда, э, прихожу, вот смотрю, да, что я принесла с собой домой, и думаю: "Так, ну, это я уже покупала, это я уже старалась как бы в следующий раз, э, ну, не брать, опять взяла". И ты знаешь, вот я не могла вот прийти с ко контре конкретной какой-то вот своей такой стратегии, почему я выбираю эти нездоровые продукты. Но, а-а, вот иногда, иногда, действительно, я бываю очень уставшая, такая вот грустная, такое, знаешь, у меня подавленное с настроение, мне хочется чего-то сладенького, да. Я вот беру, допустим, кока-колу, сникерс, могу взять тоже вот какие-то такие сладости, с шоколадом. Ну, в общем, такие вот, там, где много сахара. А а иногда, иногда вот мне хочется чего-то вкусненького такого, сочного: вот возьму, допустим, там какую-то сочную пиццу. А-а, ну, вот такие вот у меня, ну, не совсем здоровые продукты, а, и, <grunts> ну, я хочу как бы выработать какую-то такую свою стратегию по нормальному питанию. Вернуться, всё-таки, и стараться не совершать вот эти вот, э, такие оплошности, да, что я, э, беру себе такую корзину, э, нездоровой еды.
Мгм. Ну, замечательно, что у тебя уже вот есть желание, да, вернуться обратно к, э, правильному питанию, очень здорово, что ты замечаешь, э, э, за собой, что вот ты как бы покупаешь эти нездоровые продукты, а, и, а, что хочешь избавиться от такой привычки. И, ам, от этого, конечно, избавиться нелегко, потому что, ну, во-первых, это уже как бы вошло у тебя в привычку какую-то определенную. А, во-вторых, в принципе вот всякие такие продукты, а-а, там, да, вот, э, с большим там содержанием сахара и так далее, они действительно вызывают, э, определенную зависимость. Поэтому, конечно, очень там, если ты потребляешь там сладкое, да, очень хочется сладенького. Плюс, еще в какие-то эмоциональные моменты, стрессовые моменты, всегда, а, хочется чего-то такого сладкого особенно, потому что это, а, как-то, э, да, э, наш центр удовольствия стимулирует и, э, как-то помогает справиться с, э, какими-то такими вещами. Но это, конечно, не полезно для организма, и можно как-то разработать, может быть, несколько каких-то таких стратегий, а-а, как, а, попробовать, э, ну, начать хотя бы уменьшать, да, это количество. Потому что резко отказаться тоже всегда очень тяжело. Ты когда-нибудь вообще пробовала вот как-то вот резко отказаться, или такими более маленькими шагами?
Ну да. Понятно. Ясно. М-м, нет. Ты знаешь, вот всё-таки не пробовала. Потому что, вот как я ранее уже говорила, вроде бы даю себе такую установку, что вот не буду больше покупать. А потом прихожу в магазин и думаю: "Ну ладно, вот возьму что-то одно." А потом вот так вот одно за одним, и понимаю уже дома, да, вот либо на кассе, что: "Ой, ну что-то опять вот слишком много я набрала каких-то нездоровых продуктов. Ну ладно, ладно, в следующий раз буду себя останавливать." И в следующий раз опять то же самое.
Мгм. Мгм. Но, ты знаешь, э, можно попробовать, например, ходить, э-э, в, э-э, магазин со списком. Не усталой, не голодной, а вот именно, да, вот когда вот прямо вот поесть чего-нибудь. <chuckles> И, э-э, п в хорошем настроении прийти с п со списком и, скажем, например, э, действительно в этот список в в в внести, ну, хотя бы, ну, какую-то 1 вещь, да, или 2 вещи. То есть не полностью всё сразу убирать, потому что это может быть стресс для организма, который опять начнёт вызывать желание там чего-нибудь съесть такого. Так что, может быть, начать там оставить, э-э, в этом списке каких-то пару <tsk> таких вещей, а-а, самых, ну как бы в всё ещё вредных, но сам самых менее вредных из всех вредных. Как тебе, э-э, такая идея?
Ну да. Понятно. <sniffs> Да, ты знаешь, на самом деле очень такая важная, э-э, момент ты мне вот сказала. Потому что, а, я обычно прихожу в магазин после рабочего дня. И да, я действительно уставшая, иногда даже очень голодная, и у меня нет списка. И, конечно же, да, возможно, поэтому я совершаю вот такие вот свои ошибки, да. Когда я беру много ненужных мне, во-первых, продуктов, во-вторых, нездоровых продуктов. А-а, и да, я почему-то об этом вот даже не задумывалась, пока ты мне не сказала, что вот усталость, голод, э-э, могут быть первыми причинами, почему же я всё-таки это делаю. Мгм. Интересно, хорошо. <swallows> То есть, э-э, если я, а-а, там выработаю для себя какую-то такую, знаешь, стратегию, когда я буду ходить в магазин неуставшей и неголодной и со списком, то я могу избавиться от, э-э, такой вот своей привычки, э, не совершать покупки, э, нездоровыми продуктами?
Да, кон Ты знаешь, э-э, может, это поможет именно не совершать таких вот импульсивных покупок. Потому что когда, а, вот действительно, да, ты уставшая, ты голодная, э, хочется че что-то скорее вот перекусить, перехватить. Потому что там ещё нужно доехать домой, там ужин и так далее. И, э-э, после работы мог быть там какой-то очень стрессовый день. И просто, ну, хочется что-то такое, да, вот, что что бы нас, так сказать, утешило вкусовым таким, <chuckles> каким-то хорошим, приятным вкусом, то, конечно, получается так такой импульсивная покупка. Плюс ещё, конечно же, маркетологи. Они знают, как это всё в а в такую красивую упаковку, да, яркую, а, положить, э-э, чтобы это было ещё более заманчиво купить. Э, поэтому, конечно, э-э, <swallows> вот в таких состояниях ходить, э-э, в магазин лучше не нужно. Но это не всегда получается, конечно же. А-а, вот ты пробовала, например, заменять вот то же же сладкое? Есть, скажем, не полезное какое-то сладкое, а есть более полезное сладкое. А-а, или там какие-то такие нездоровые продукты, которые тоже в принципе, ну, не из самых здоровых. То есть там понятно, что ты это не салат, но, например, если там, а-а, те же чипсы, они будут на как сделаны на каком-то хорошем масле, без добавок, то есть заменять на более здоровый вариант.
Конечно. Ага. Конечно. Мгм. Ну, нет. Ты знаешь, я вот как-то даже тоже об этом не задумывалась и, а, даже не обращала внимания на такие вот товары. Как-то по привычке уже, да, беру то, что люблю, то, что мне нравится, уже знаю этот вкус, прям вот ощущение такое, да, и вот, ложу, допустим, там, себе в тележку, <sniffs> ну, те же самые вот чипсы, да, я уже знаю, от щас я приду домой, вот так вкус такой классный, щас открою. Они такие хрустящие, вкусные, и прям уже жду не дождусь когда, там, приду домой. А вот подумать, допустим, заменить их на какие-то более не такие вредные, да, а-а, вот как ты мне предлагаешь... Ну, чего-то я об этом раньше и не думала. Ну, это как вариант действительно хороший.
Да, можно попробовать, конечно, мм, мм, вот ты уже привыкла к какому-то определенному вкусу, и что-то другое может там и н там не понравится, да, и, а-а, т х там, ходить, читать упаковки и так далее- это тоже, э, может быть энергозатратно, и время ты на это затрачиваешь. Но можно потихонечку просто как бы, да, менять хоть что-то, хоть какой-то продукт. Один попробовать заменить, один попробовать просто не купить, потому что ты пошла, скажем, там, да, на сытый желудок и в в хорошем настроении покупать поэтому и со списком. То есть так потихонечку менять, и потом, э, это уже тоже войдет в привычку, и ты уже там привыкла покупать меньше, и ты уже привыкла там, что-то заменила, и так постепенно, шаг за шагом, а-а, идти, э-э, к в в так сказать, к з э, к здоровому питанию.
Да, возможно. <smacks lips> Ага. Мгм. Слушай, ну, да, вот вариантов на самом деле много ты мне предложила. Я тебе очень благодарна, потому что, да, пока вот ты мне не объяснила, я об этом и не задумывалась, о том, что есть такие разные альтернативы, и почему же всё-таки я совершаю такие вот свои необдуманные поступки с нездоровыми продуктами. Поэтому спасибо тебе за твои советы. Я обязательно ими воспользуюсь и надеюсь, что благодаря им я перестану или вот хотя бы уменьшу, а-а, покупать, э, вот эти вот все свои нездоровые продукты. Спасибо.
Я с удовольствием с тобой пообщалась на эту тему. Спасибо, что раскрылась. Надеюсь, э, хоть как-то помогла тебе в этом, а, вопросе и у тебя всё получится. Пока-пока!